Nah, yang pasti itu, yang pertama itu tadi undangan ya yang digital, ketika pernikahan saya ada undangan digital juga, tapi itu tidak terlepas juga, eee, kalau yang ada yang patut diundangnya itu secara adat, kalau di tempat saya itu ada yang boleh diundang secara digital, tapi ada yang harus diundangnya itu secara adat gitu. Jadi dua duanya tetep heeh, dua duanya harus tetap dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan adat juga, gitu. Terus yang dan yang pastinya kan karena memang pernikahan saya waktu itu bukan di hari libur anak sekolah ya, jadi banyak saudara-saudara yang dirantau itu yang enggak bisa pulang, enggak bisa tapi mereka kayak pengen nyaksiin gitu. Jadi kita bikin kayak video, eee, video, eee, dokumentasi gitu terus kita upload di sosial media sehingga mereka juga bisa mela eee, melihat, eee, prosesi yang kita laksanakan di kampung, gitu. Terus juga kayak, eee, ada sebagian saudara dan teman yang, eee, dengan adanya ah sekarang ini kan dompet digital ya, nah itu membantu juga buat mereka, ketika mereka pengen memberikan, eee, sebagai apa ya ta tanda kasih atau, eee eee, hadiah lah, untuk saya ketika menikah gitu ya. Nah, karena kalau zaman dulu kan memang kayak orang tuh kalau kayak bawa kado tuh ya harus diantar langsung, kayak mmm iya amplop harus diantar langsung iya. Zaman dulu tuh orang kaya tabu ya, untuk mentransfer ketika mau ngasih kado gitu. Tapi kalau kayak zaman sekarang itu, udah biasa gitu tuh, kalau menurut saya itu tidak bertentangan dengan adat juga, yang penting itu sama-sama, eee, apa mempermudah kita, baik dari tamu maupun dari, eee, yang menerimanya gitu. Yang penting nih kan, balik lagi ke niat awalnya.
Mhm. Oh, harus seimbang ya. Ah, oke. Mmm, oke. Iya sih, gitu. Ada amplopnya, gitu ya Kak. <chuckles> Wah, bener sih ya Kak ya, dengan adanya teknologi kayak dompet digital tadi yang Kakak, sebutkan itu benar-benar membantu acara kayak pernikahan, eee, zaman sekarang gitu ya, jadi orang-orang tuh bisa langsung kayak transfer, mungkin berhalangan hadir, bisa langsung transfer aja gitu kan, tanpa harus nyari-nyari atau nitip gitu ya, kayak, "Nitip amplop dong," gitu kan biasanya kayak gitu ya Kak, ya. Oke. Mhm.
Nah benar, apalagi untuk, eee, saudara atau teman, kerabat yang, eee, letaknya sangat jauh, kan mereka akan susah kalau enggak bisa transfer gitu, kalau kirim kado kan juga kayak butuh biaya lagi, apalagi kalau misalnya kadonya berukuran besar untuk paketnya, kan jadi lebih, eee, banyak mubazirnya ya, kalau menurut saya, gitu.
Iya sih Kak, apalagi sekarang, eee, apa ya semakin bertumbuhnya teknologi, semakin maju juga banyak hal-hal yang bisa kita adaptasiin juga, dengan mudah gitu kan Kak, dengan teknologi ini. Nah, balik lagi ke masalah anak nih Kak, ah, dan juga orang tua tadinya kan, ada enggak sih perbedaan cara ngajarin berteknologi kepada orang yang udah tua, sama anak-anak kalau dari Kakaknya?

Oh, kalau untuk informasi seperti itu, atau mungkin ada yang menyampaikan gitu ya, eee, sepertinya belum ada ya, karena mungkin balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Jadi memang dibutuhkan kesadaran diri masing-masing untuk tahu batasan-batasan, eee, ketika menggunakan sosial media gitu, apalagi kayak misalnya prosesi-prosesi adat, ada yang boleh di-upload di sosial media yang sebaiknya memang disebarluaskan, tapi ada juga yang sebaiknya, eee, disimpan untuk kebutuhan pribadi aja, jangan sampai di-upload atau diumbar ke sosial media gitu.
Wah, iya sih benar juga ya, Kak, ya, tapi ya ngomongin masalah teknologi kan teknologi tuh baru-baru banget ya, maksudnya dalam 10 tahun inilah yang berkembangnya cukup pesat gitu kan. Pasti adanya, p eee, proses kayak adaptasi gitu, Kak. Apalagi mungkin keluarga-keluarga yang mungkin dulunya, eee, pakainya tuh, eee, dari yang tradisional gitu. Cara-cara menyampaikannya sekarang udah bisa melewati media seperti smartphone. Ada enggak sih, Kak, adaptasi yang sulit, yang di apa ya, yang dilalui oleh keluarga Kakak, misal dari ibu atau ayah gitu, Kak?
Wah, banyak ya, sebenarnya yang sulit beradaptasi, terutama kayak yang, eee, udah sepuh-sepuh ya, yang udah tua-tua kayak bude-bude saya itu. Tapi mereka kayak yang enggak mau ketinggalan juga gitu, mereka juga pengen pakai smartphone gitu. Mungkin iya, mereka kan kayak lebih tujuan utamanya itu mungkin untuk video call pertamanya kan, tapi lama-lama kayak tergoda bikin, eee, sosial media juga kayak Facebook dan segala macamnya. Dan ketika mereka terjun, eee, apa, melihat langsung, eee, isi orang yang beragam di, kayak di sosial media itu, mereka kadang enggak bisa mengontrol diri. Nah, itu yang sangat ditakutkan sebenarnya sih.
<laughs> Wah pasti pasti. <laughs> Terus gimana tuh, Kak? Iya. Mmm, benar, benar. Eee, pernah enggak sih ada suatu momen yang mungkin, yang tadi Kakak bilang kan mereka kurang bisa nih mengontrol diri, apa sih yang mereka lakukan sampai, eee, terjadi hal-hal seperti itu, Kak? Apa tuh yang mereka upload di sosial medianya gitu?
Iya, semua kegiatan ya, <laughs> kalau yang, apalagi kayak yang baru-baru belajar, kayak bude-bude saya yang baru belajar itu, jadi mereka kayak kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu enggak penting gitu, dan yang, eee, apa, yang mereka lakukan sehari-hari, kayak mereka misalnya kayak nyuci piring aja sampai di-video-in gitu. Saya ngerasa kadang, eee, ya tapi biarin aja lah, eee, k kebebasan mereka untuk bersosial media gitu, eee, apa, tapi yang penting mereka asal enggak yang meng-upload sesuatu yang, eee, di luar batas-batas aja, jadi ya udahlah gitu aja sih.
<laughs> Wah. <laughs>